Peki, bu kabul aldığında vs. de bu zafer yürüyüşünü nasıl yaptın? Nasıl bir kutlamaya gitti bu iş?
<chuckles> Aslında, eee, çok da bir zafer yürüyüşü olmadı. Çünkü kendime güvenim, eee, bu 1 yılın yani yarısında, yaklaşık 6. 7. aydayken dedim ki tamam, ben bu projeyi bitirdiğim zamanda, eee, hangi okula başvurursam beni kabul edecek yani. O yüzden, eee, kabul alacağımın farkındaydım ve, aaa, aslında okul seçmeye başlamıştım. Ve daha sonrasında istediğim okulu seçip de kaydımı da yaptırdıktan sonra yine aslında bir zafer yürüyüşü olmadı. Sadece yanımda olan insanların yanına gidip, işte, "Ben başardım, gidiyorum." demeye gittim. Böyle sakin bir şekilde. Onlar çok sevindiler tabii, eee, bana destek olan hocalarım, arkadaşlarım. Eee ve bana sordular: "Sen niye bu kadar, eee, sakin duruyorsun?" diye. Evet, ben de onlara şunu dedim: "Çünkü ben daha yolun yarısını geldim. Diğer yarısı da orada. Eee, bu bölümü bitirdikten sonra olacak." Eee, bu belki de işin kolay kısmıydı, yani girmek kolay kısmıydı. Çünkü, ııı, girebilmek için zorlandığımın belki de 5-6 katı okurken zorlanacağım dedim. O yüzden yolculuk yeni başlıyor dedim. Eee, daha sakin karşıladım yani. Bir zafer yürüyüşüm olmadı. <chuckles>
Hı hı. Hıh. Hı hı. evet. Hı hı. A. Tabii. He he. Ya, peki, şöyle bir şey var, zafer yürüyüşünü illa o zaman yapmana da gerek yok. Mesela üniversiteye girdin, işte, yüksek lisans için. Ne hissettin peki? "Ay sonunda ya, işte buradayım." falan mı? Yani ne hissettin?
Evet.